Ну, то есть и она она как бы действует, ну, особенно вот в 1-й части, достаточно, скажем так ой, ну, э, реактивно. Ну, в смысле, она в основном реагирует на внешние раздражители, ей там о о очень много помогают. Вот. А в последующих частях, где она уже становится неким лидером сопротивления, ну, к сожалению, она в основном произносит какие-то шаблонные фразы. Да? Э, ну, грубо говоря, с каких-нибудь советских плакатов, ну вот практически оттуда. И этим ее, м об обоснование ее позиции и заканчивается. Вот, ну, и я, честно говоря, этому не верю. Э, вот, всё-таки, если бы были демонстрации того, как она, а, не знаю, занимается разведкой, э, занимается составлением планов, вот то это было бы более убедительный образ. А так всё ограничивается только н словами правильными, которые она произносит. Тем не менее, все остальные персонажи как бы смотрят, э, ей как бы в рот, сверху вниз, говорят: "Вот да, вот это вот, это голова". Понимаешь, о чём я?
Ну да, так и есть. Мгм. Мгм. Ну да, что как бы она особенная, и даже как бы мужчины не могут такую лидирующую роль занять, как она. Но в принципе, да, такой с одной стороны неплохой фильм, но, н-да, вот почему-то женщины именно становятся такими лидерами, активистами и даже в таких мужских, э, вещей.
Мгм. Ну, я как бы против этого ничего и во и против этого н ничего не имею. Вот, э. Но мне бы хотелось, чтобы люди, которые занимаются, э, творческими профессиями и таких персонажей прописывают, они больше труда прикладывали для того, чтобы, э, вот продемонстрировать этот, э, факт ее ну того, что она, э, крутая. Я полагаю, это может быть связано с тем, что там, ну, какая-то жизненная о опытность, э, вот писательницы, которая ее создала, м, я как бы н не уверен, что она там на каких-то руководящих позициях работала. Может, она плохо себе это представляет. Вот. Поэтому, наверное, имеет смысл, м, всем, кто хочет вот сильную женщину прописать, этим людям стоит, э, где-нибудь, э, поруководить, порулить, скажем так.
Мгм. Да. Ну, э, в принципе, кто как смотрит на этот фильм. Возможно, кто-то воспринимает это Скорее не то, что сильная женщина- она в принципе не по своему выбору стала такой и вот участвовать во всём этом,- а как бы скорее, э, что ей не оставили выбора. И в принципе она не хотела никакой жестокости и всего. Но у нее просто реально не было выбора.
Мгм. Мгм. Ну я просто вот. В этом плане очень хорошее сравнение. Это именно с Сарой Коннор, которая тоже не по своей воле оказалась, но, тем не менее, она, э, с этой ролью освоилась в полноте.
Мгм. Да.